Benim kendimde çok rahatsız olduğum bir özellik var ve bu ö özellik genelde, böyle, ımm, dışarıda, sosyal ortamlarda falan, böyle, daha çok, eee, benim için bir şeye dönüşüyor, ııı, kaygıya dönüşüyor. Eee, yemek yemeyi seviyorum, evet. Ve bunu da tabii ki, ımm, kilolarımla bedelini ödüyorum galiba bu sevginin. Ama beni en çok rahatsız eden şey, eee, porsiyonlarda bir kontrol sağlayamamak ve hadi evdeyken bunu yaptığımda, bir şekilde, hani, kendimle baş başayım ama dışarıda ve a arkadaş ortamında, ııı, gerçekten çok, eee, yediğim yönünde bir ima ya da bir bakış bile hissetsem, belki de ben b kuruntu yapıyorum, bilmiyorum ama bu benim için bayağı bir sorun oluyor ve kafaya takıyorum bunu. Aaa, bu konuda senden yardım istemek istedim. Neler yapabilirim? Bu durumu nasıl aşabilirim?
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, öncelikle bu çok normal bir durum. Birçok insan, eee, porsiyon kontrolünde sorun yaşayabilir. Eee, seni çok iyi anlıyorum bu konuda. Aslında, eee, d durumu daha iyi anlamak için sana birkaç soru sormak istiyorum burada. Daha çok dışarıdayken böyle bir sorun yaşadığını söyledin. Evdeyken daha, eee, kolay olduğunu söyledin. Neden dışarıdayken bu porsiyon kontrolünde sorun yaşıyorsun sence? Hani, eee, seni dışarıda olmak daha mı, eee, ye yemene sebep oluyor, yoksa dışarıda evde yediğin şeylerden daha çok farklı şeyler yediğin için daha mı çok yemek istiyorsun? Ne gibi şeyler etkiliyor seni?
Evet. Hı hı. Hıı. Ya, aslında şöyle, eee, şimdi, eee, aslında ben bu sorunu evdeyken de yaşıyorum. Hani, benim porsiyon kontrolüm pek yok. Gerçekten büyük porsiyonlar, ııı, seviyorum ve, ııı, sanki ne bileyim, yemek, eee, benim için önce bir gözüm doyacak, hani, ondan sonra, eee, yemeye başlayacağım falan gibi bir şey, algı var. Mesela, hani <tsk> böyle, minimalist, ııı, restoranlar var ya, böyle, eee, küçücük küçücük, eee, lokmaları koyan falan, böyle. Bu bunlar benim için, eee, asla gitmeyeceğim yerler mesela. Çünkü ben yemek deyince önce gerçekten şu, hani İtalyanların kocaman makarna tabaklarına koydukları tepeleme makarnalar falan gibi ya da, işte, ııı, hani, daha çok Amerika'daki fast food, eee, restoranlarının, böyle, büyük büyük porsiyonları gibi, ııı, şeyler, menüler benim için daha tatmin edici ilk başta ve tabii ki tercihim böyle oluyor. Iıı, evde de bunu yapıyorum, hani. Eee, ama evdeyken şöyle rahatsız olmuyorum, çünkü kendimle baş başayım; bu konuda yargılanacağım hissine kapılmıyorum. Ama dışarıda, ııı, şöyle de oluyor olabilir, çünkü evde de yapıyorum diyorum ama hani h evde her öğünüm böyle mi? Bazen değil. Ama sosyal ortamlarda benim için dışarıda arkadaşlarımla, ııı, sevdiklerimle yemeğe çıkmak, vakit geçirmek, böyle, büyük bir kutlanası bir şey gibi. Eee, ve bunu da yemekle eşleştirmişim zihnimde. Hani ne kadar çok yersem, ne kadar, ııı, işte, çok, böyle, keyifli bir vakit geçirecekmişim gibi hissediyorum. Çok yemek eşittir çok keyif almak gibi bir şey, düşünce kalıbı var galiba.
I hı. Olabilir. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Olabilir. Hı hı. Yani, senin için yemeğin yemenin ne kadar önemli olduğunu söylediklerinden anlayabiliyorum. Bu, eee, aslında porsiyonlarını ayarlamaya çalıştığında, eee, ayarlayabildiğinde çok da, eee, hayatını etkileyemeyecek, hatta keyif almanı ve mutlu olmanı sağlayabilecek bir şey, yemek senin için. Peki, eee, yemenin çok senin sen seni çok mutlu ettiğini, çok keyif verdiğini, hatta sosyalleşmenin en önemli bir parçalarından biri olduğunu söylüyorsun. Eee, aynı zamanda porsiyonlarını ayarlayamamakta da, eee, su ayarlayamamaktan da şikâyet ediyorsun. Peki, bu, eee, çok yemek seni bir yerde mutlu ederken bir yerden de rahatsız mı ediyor, yoksa sadece, eee, kilo aldığın için mi bu durumdan rahatsızsın? Yani, sağlıkla alakalı bir düşüncen var mı? Eee, sadece fiziğini mi dert ediyorsun yoksa kilolarının senin sağlığını da etkileyeceğini mi düşünüyorsun? Bu detayları da verebilir misin bana?
Evet. Doğru. Hıı. Ya, aslında şöyle; rahatsız kesinlikle oluyorum. Yani, bu, hani, bakma, "Ben böyleyim." diyorum, anlatıyorum falan ama, hani, ııı, şapkayı önüme koyup da dürüstçe düşündüğümde bu güzel bir şey değil. Sonuçta, hani, eee, bununla ilgili de kendim de defalarca konuşma yaptım, hani. Ama bir şekilde kontrol edemediğim de bir, eee, tarafım. Hani, eee, midenin belirli bir hacmi var. Normalde insanların doyması için gereken, hani, günlük, eee, kalori ya da enerji, eee, şeyi belli, miktarı ve, eee, herkes, normal insanlar bunlarla doyabilirken, ki ben de aslında doyabiliyorum. Hani, bunun doymakla da bir ilgisi yok. Bunun zihinsel açlıkla bir ilgisi var galiba. Eee, tercih etmek istiyorum. Yani, hani, menüye bakıyorum dışarıda, işte, eee, yemek seçeceğiz. Benim için daha böyle, eee, kocaman kocaman parçaların olduğu, işte, daha kocaman, dolu tabakların olduğu, eee, seçenek, eee, çok daha cazip görünüyor o anda. Eee, ve, eee, aslında sadece kilo da değil, eee, işin benim için kötü olan kısmı. Tabii ki sağlığım için endişeleniyorum ve, eee, en çok da şeyden korkuyorum, utanıyorum. Çünkü, hani, böyle, bakıyorum, böyle, minnacık çok böyle minimalist bir, eee, tabak isteyip de, eee, geceyi bununla geçiren, eee, keyif alan insanlar var etrafımda. "Ben neden böyleyim?" diye kendi kendimi orada yargılamaya başlıyorum.
Hı hı. Evet. Tabii. I hı. Evet. Tabii. Hı hı. Anladım. Şimdi utandığından da bahsettin. Aslında bu, aaa, senin hem yemeği çok sevdiğin ama yemek yerken de bazen çok yediğin için de, eee, insanlarla kendini karşılaştırıp, ııı, daha az yemen gerektiğini düşündüren bir unsur da olabilir. Peki, eee, daha önce hiç porsiyonlarını azaltmaya çalışırken kalori hesabı yaptın mı? Yani, günlük kalorini hesaplayıp öğünlerine bölüştürüp, "Kahvaltıda şu kadar kalori almam lazım, eee, gün içerisinde bu kadar kalori yakıyorum, öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde de bu kadar kalori almam lazım." gibi bir hesap yaptın mı? Yaptıysan, eee, çalışmadı mı? Emm, bir bundan bahseder misin biraz bana?
Evet. Hı hı. Yani, eee, şöyle ben sadece bu dediğini galiba bir kere yaptım. Şimdi sen hesap dediğin için ya, o hesap kelimesinden yola çıkarak söylüyorum, hiç yapmamıştım. Ya, hiç aklımın ucundan bile o, işte, hesap işin matematiği aslında hiç geçmemişti. Bir kere, eee, işte, ilk doğumumu yaptıktan sonra hamilelik kilolarımla baş etmek için böyle çözüm yolları ararken telefonuma bir uygulama, aaa, indirmemi bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ba ııı, şu anda uygulamanın adını da hatırlamıyorum aslında ama, hani, eminim ki üzerinden çok zaman geçti. Belki çok daha iyileri çıkmıştır. Daha, eee, şu anda çok daha farklı, ııı, özellikleri vardır bu tarz uygulamaların. Hiç araştırmadım. Ş o uygulamada şöyle yapıyordum. İşte, a hangi öğünde ne yediysem o öğünün bilgisini girip, iii, giriyordum ve bana, eee, işte, benim kilom ne kadar, boyum ne kadar, işte, günlük, eee, hareket düzeyim ne kadar, bunları giriyordum mesela. Benim günlük alabileceğim, ııı, en yüksek kalori nedir onu zaten çıkarmış oluyor en başta ve ben öğünlerimi girdiğimde o bana şey diyordu, hani, beni uyarıyordu. "Dur burada, ııı, kalori sınırına şu anda geldin." Mesela aslında öğle yemeğindeyim ama günlük kalori sınırımı bitirmişim, yani. Hani, bu o be bana bir farkındalık yarattı. Ve o dönem çok etkili oldu. Ama sonra, aaa, o uygulamayı bir şekilde kaldırdım, kullanmadım. Iıı, sonra da bir daha hiç o hesap işine girişmedim açıkçası.
Hı hı. Evet. Güzel. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Yani, eee, dediğin gibi daha önce denemişsin ve aslında sana bir farkındalık kazandırmış bu. Eee, şimdi sen o zamanlar farklı bir uygulama kullanmışsın. Şu anda, eee, kullanabileceğin bir sürü uygulama var. Artık, eee, teknolojinin de gelişmiş olmasıyla, eee, fotoğrafını çekip eee, bir öğünün ya da bir meyvenin, bir sebzenin bir fotoğrafını uygulamaya yüklediğin zaman, daha herhangi bir şey girmeden sana direkt olarak onun kalorisini söyleyebiliyor. Eee, bu da aslında senin farkındalık kazanman için çok daha, hani, daha yedikte sen yedikten sonra giriyormuşsun, mesela. Eee, öğlen yemeğinde artık sana sınırı aştın diyormuş ama sen bunları yemeden önce sisteme yüklersen ve yedi eee, bunları en başta bilirsen, bu kalorilere ne kadar ihtiyacın olduğunu, eee, belki senin porsiyon seçimlerini etkileyebilir. En azından, eee, fotoğrafını atmasan bile içeriğini yazdığın zaman, işte, eee, zaten dışarıda yemek yediğinde menülerde genelde, eee, kaç gram içeriğinde, han neler var yazıyor. Sen yemeğin ismini yazsan bile, gramını, kilogramını, ne ne sipariş ediyorsan artık, eee, uygulama sana bunun bilgisini verebiliyor ve sen de bununla beraber, eee, yemeden önce kafanda bir matematik yapıp, en azından sağlık boyutunu düşünüp bu farkındalıkla göz açlığını değil de, artık senin söylediğin gibi, eee, gözünü doyurmak değil de yeterince karnını doyurup sonrasında, eee, sağlıklı bir şekilde yaşamanın verdiği huzura erişebilirsin. Ne diyorsun, sence bu, ııı, işe yarar mı sende?
Evet. Hıı. Çok iyi. Doğru. Hıı. Ya, mükemmel olur, e, aslında yani inanılmaz geliyor söylediğinde çünkü şey, eee, hiç, a hiç bilmiyordum. Evet, gelişmiş olabilir bu tarz uygulamalar diye varsayıyordum. Ama mesela senin söylediğin gibi fotoğrafını çek, hemen kalorisini hesaplasın falan çok güzel bir şey bence ve, eee, kesinlikle uygulanabilir bir şey, eee, ve benim buna ihtiyacım kesinlikle var. Fakat şunu merak ediyorum, mesela diyelim ki, ımm, işte, restorana gittim ya, işte, menüyü açtım, işte, ımm, <tsk> ne bileyim, menüde, hani, eee, fotoğrafı oluyor ya yemeklerin, mesela onu, eee, fotoğrafını çekip, uygulamaya attığımda bu yemek tahmini kaç kaloridir, bana söylüyor mu? Ya da, ne bileyim, işte, içerik, eee, miktarlarını ve gramajlarını girip de yemeden önce mi, eee, bunu, eee, tek tek hesap mı yapmalıyım, mesela? Bu nasıl işliyor?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında sen, eee, kendi fiziksel özelliklerini, yaşını, boyunu, kilonu, eee, varsa bir hastalığını, kullandığın ilaçları, her şeyi girebiliyorsun. Bu da senin günlük ihtiyacını zaten, eee, hesaplıyor ve, eee, senin aslında önceden kullandığın uygulamaya benzer bir şekilde senin günlük ihtiyacını sana söylüyor. Ve öncesinde sen o fotoğrafı attığın zaman, içeriği attığın zaman, menüden olsa bile, illa ürünün fotoğrafını atmana ya da bir meyvenin, sebzenin fotoğrafını atmana gerek yok. Bunları sana söyleyebiliyor. O yüzden, eee, bu, senin, eee, bahsettiğin durumda kullanılabilir gibi geliyor benim kulağıma. Bir de e
Tamam. Evet. Hıı. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten çünkü şey çok önemli bak, mesela, senin söylediğinden anladığım, hani, yanlış anlamadıysam; bana, benim kiloma, işte, yaşıma, boyuma göre günlük, işte, eee, şu kadar karbonhidrat ihtiyacım, bu kadar protein ihtiyacım var diye böyle sanırım sınıflandırma da yapıyor, anladığım kadarıyla. E, tabii, hani, mesela, eee, atıyorum, o günkü karbonhidrat ihtiyacımın çoğunu almışsam, o menüden, hani, proteini seçmem yönünde de bana, ımm, ı beni yönlendiriyor mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yani, senin zaten gün içerisinde, eee, gündüz karbonhidrat aldıysan, eee, yoğunluklu karbonhidrat yediysen akşama biraz daha proteinli beslen gibi bir, eee, yönlendirme yapıyor. Ama bunun yanında illa uygulamaya bağımlı kalmana gerek yok tabii ki. Uygulamayı kullanıp aslında biraz da bunu kafanda, eee, bitirmeye çalışabilirsin. Bu uygulama senin için geçici bir çözüm de olabilir. Hayatın boyunca kullanman gereken bir şey değil. Eee, biraz da bu uygulamadan aldıkça artık sen bu durumları öğrenip neyi yiyip neyi yememen gerektiğini ya da miktarlarını öğrenip, eee, gün içerisinde buna göre hareket edebilirsin. Buna ek olarak da, eee, kendini kısıtlamamanı tavsiye ederim sana bu uygulamalarla. Haftada bir iki gün böyle kaçamak günleri yapabilirsin tabii ki. Bu en azından senin bir anda bu, ııı, yemeği kesmeni engelleyip senin zaman zaman gözünü doyuracağın günlerin de öğünlerinde olmasını sağlayabilir.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hımm. Ya, fikri bile çok güzel geldi ve daha en azından motive edici. Tamamen böyle çok katı kurallar içerisinde olmayıp kendime esnek alanlar yaratmak da çok güzel ama uygulamanın bir başlangıç olarak bende çok işe yarayacağını da düşünüyorum ve bu nedenle çok teşekkür ediyorum sana verdiğin güzel tavsiyeler için. Umarım çok işe yarayacak. Gerçekten teşekkürler.
Hı hı. Evet. Hı hı. Ben teşekkür ediyorum. Umarım, eee, söylediklerini başarabilir ve hayatına uygulayabilirsin. Kendine iyi bak.
Hı hı, görüşürüz.
Görüşmek üzere.